Eh, ano p eto naman, sa tingin mo gaano kaimportante, 'di ba, may mga time na, ah, may mga comments do'n, o kaya mayrong mga endorsements, gaano kaimportante 'yun?
Mhm. Ah, siguro yung mga, yung mga ads na ano, na, or kaya sabihin ano natin, ah, mga, um, taong inendorse ka 'no, yung mga people in the past, siguro ano 'yun, um, testimonies 'yun, na mayro'n ka magaling kang empleyado before or napatunayan yung talagang galing mo or track record mo. Isa 'yun sa mga tinitignan ng mga recruiters kung may katotohanan ba yung mga klinaim mo, kasi madaling magsulat ng kung ano-ano, eh, eh, malay ba naman nila 'di ba? Pero kung mayrong nagpapa-totoo, na ito talaga nagawa at nangyari, eh, 'di mas malaki yung tsansang magtiwala sa'yo, yung mga recruiters na naghahanap ng mga possible na mag-aapply, ganiyan.
Mm, Kaya nga. Mm. Hmm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Mm. <clicks tongue> Ah, okey, eto naman siyempre minsan may mga tendency na 'pag naghahanap ka ng trabaho, kumbaga, ah, yung mga experiences mo hindi fit do'n sa gustong mong applyan, ah, necessary ba na ano, halimbawa tanggalin mo yung mga training doon na hindi bagay do'n sa ina-applyan mong trabaho? Halimbawa oo sa finance siyempre, ah, tatanggalin mo yung mga training mo tungkol sa, ah, art training o sa creatives.
Mhm. Hmm. Mhm. Mm. Siguro ano sa sa online presence hindi na kailangan kasi siyempre, siyempre naman kailangan enrich ang profile mo kasi malay mo naman, hindi lang do'n naman yung opportunity na magbubukas sa'yo. Pero maaari mong i-update yan sa resume, i-tailor fit mo yung CV mo or yung resume mo, do'n sa in-applyan mo, siyempre siyempre as a recruiter 'no, hindi naman sila titingin sa lahat date lahat ng mga detalye diyan yung mga magma-matter lang so tanggalin mo yung clutter, tanggalin mo yung mga hindi talaga nila dapat tingnan, i-tailor fit mo, para mabilis din nilang mabasa at makapag-desisyon sila agad na, "Ay, qualified 'to, sige i-next stage natin 'to." Ganiyan.
Mm, mm. Mm. Tama, mm. Mm. Hmm. M Ah, okey. Mm. Mm. Oo, eto na, eh, gaano kaimportante yung ano paglalagay mo ng halimbawa, link mo para sa website mo, o kaya sa portfolio, importante na ba 'yun ngayon?